Слушай, такая у меня ситуация. А, даже не знаю, с чего начинать. В общем, мама, пожилая у меня, довольно-таки, 85 лет ей. И, ам, мы с сестрой, э, в общем-то за ней ухаживаем, но так сложилось, по жизни, что мама живет с сестрой. Она давным-давно переехала а, ф э, в Америку, э, к ней, к сестре, то бишь, э, потому как одна не хотела оставаться, а, в России. Вот. И, м, уже лет 20 живет с сестрой. А я жила в Сирии до этого, и как бы наездами, наездами, ну в общем я ув тоже, как бы, принимала, да, участие во всём этом, но, э, вместе мы не жили.
О. Ага. Долго.
А теперь я переехала в Америку, тоже. И, э, живу я отдельно. М, так случилось, что я вышла замуж и живу я с соответственно, с мужем.
Так. Случается, да.
А, да, вот, как-то, вот, так случилось, да. А, м, за мамой, ну, понятное дело, что тот, кто живет с родителем, тот больше и ухаживает, да. Ну как бы ф там к врачам водит, тогда, хотя я тоже так делаю. А, вот, но я меньше, понятное дело, о, принимала в этом н участие, потому, что просто, потому, что физически, я ж не могу столько же, сколько моя сестра. О, и она, мне так кажется, что она стала на меня точить зуб, скажем так. То есть, она намекает всё время, что и денег бы побольше бы маме надо, и и и к врачам надо побольше с ней ходи и вообще, в общем, надо больше заботиться, и вообще, не хотели бы ли мы с мужем переехать, э, з то есть, съехаться. <gasps> А меня это прямо как-то, ну ладно я, а муж-то причем, ну, в общем меня это, слушай, меня, вот, это вот, как-то даже сама эта идея, меня это стало, зав вот, м, ну б не то чтоб, м, ну, нет, правда, беспокоить очень сильно стало. И я думаю, может, я плохая сестра, плохая дочь, вот вот, как ты думаешь? Вот, в такой ситуации, что можно сделать? Как как как мне быть?
Вполне. Настолько? Ого! Действительно! Слушай, ну, на самом деле, ситуация, достаточно, из не очень таких, эмоционально приятных, я тебя очень понимаю, твое состояние, потому что, особенно, когда это касается прямо близкого близкого родственника, типа мамы, и, вот, ка какой-то из других близких родственников начинает на что-то намекать, при всём при этом, делая это в такой закрытой форме, не говоря ничего прямо, это, э, достаточно, такое, двоякое ощущение складывается. И из-за этого может даже появляться какое-то чувство вины, или нехватки чего-то, как-будто ты внимания кому-то мало уделяешь, начинаешь, действительно, в чём-то сомневаться, и это начинает, время от времени, возможно, даже чуть-чуть подгрызать изнутри, но при всём при этом, это не явля возможно, даже и не является абсолютно ничем объективным, но я думаю, что мы сможем что-нибудь, придумать, или посмотреть на всю эту ситуацию с другой стороны.
Мгм. М. Мгм. М-да. Точно. Вот именно. Да, мгм. Нет. Ой. Пожалуйста, давай разберемся, да, потому что мне нужен 2 мозг, такой хороший, <chuckles> серьезный.
А с скажи, пожалуйста, а вообще, вот, какие отношения в целом у тебя с сестрой и с мамой? Вот, по отдельности, у тебя с сестрой, и у тебя с мамой.
С слушай, ну, у нас, э, с сестрой вообще-то хорошие отношения, мы по детству, там, дрались, понятное дело, а потом, когда мы выросли, мы стали, в общем-то, друзьями. Просто, вот, жизнь от эта, что она в жила в Америке, я в Сирии, немножечко, конечно, она нас разделила, а так у нас вообще к никогда не было никаких проблем. Вот, а 2 твой вопрос про маму, ну, с мамой, вообще, у нас, то есть мама- это моя подруга, моя любовь, моя всё, то есть, я в принципе, я считаю, что я делаю всё, что я могу. То есть я помогаю, не то что я не помогаю, просто, вот, сестра, мне кажется, хочет больше, чем я могу дать. Вот. Вот в чем дело. И да, и ты прав, мне с меня стало это грызть.
Так. Мгм. Да, понимаю. Да.
То есть, я понимаю, что, как бы умом я понимаю, что, м, я делаю всё, что я могу а а а сердце и душа болит, потому что я считаю, что может быть, ну, вернее, я думаю, что может и мама тоже так, как бы ну, уже начинает думать, что я, могла бы и побольше, и переехать, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, меня это, да, прибивает как-то немножко.
Хм. Ну, на самом деле, вот эти мысли, они очень такие, двоякие, потому что здесь затрагивается и твоя, вот именно твоя личная, такая, твое личное эго, опять-таки, и затрагивается, в то же время, чувство вот этой какой-то справедливости, которое, отчасти, может быть абсолютно субъективным, поскольку здесь палка о таких двух концах, потому что, с одной стороны, да, родитель, да, нужно заботиться, но всё-таки, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, у меня семья, да, мы с ней родные, я должна, там, где-то что-то помочь, поднести, куда-то отправить, но ведь меня родители создали не для того, чтобы всю жизнь я был только была под ними, правда? Ведь всё-таки своя жизнь тоже должна быть. Ведь самое важное, обычно, в семейной идиллии- это то, что каждый знает, что в тяжелой ситуации, этот человек всегда будет рядом. Когда будет возможность, он поможет, подскажет, куда-то отвезет. Вот. И здесь, конечно, действительно, момент, такой, очень тяжелый. Скажи, а ты с мамой и сестрой, отд по отдельности, обсуждала эти моменты?
Мгм. М. Мгм. Ну да. Ну, так, да. Ну, давай, мгм. Ну, я, собственно, и переехала в Америку именно, потому что, э, сестра всё время мне вот, да, не намекала, конечно, а прямо говорила, что мама стареет, что да ты да так далеко живешь, что что случится, ну, в общем, э, как бы. Надо, чтоб ты была ближе, и в общем-то я, конечно, уехала не поэтому, из Сирии, там война была, а, вот. Но я переехала в Россию, а вот уже из России я переехала в Америку именно потому, что сестра всё время, вот, как бы жаловалась, что ей трудно, что и что мама стареет, что нам надо вместе всем быть. М, вот, то есть это уже был такой шаг, да, то есть я в бросила как бы всё, да, и уехала, э, чтобы ф ближе быть к маме. А, вот, и да, то есть я совершенно на ст на 180 градусов развернулась. А, и здесь я тоже, я считаю, я вож вожу маму к врачу, вожу по магазинам, покупаю всё время что-то, какие-то подарки всё время дарю. Но единственное, что я не живу с ними. Вот и всё. И, ну, я считаю, что, конечно же, может быть, я могла бы больше что-то давать. Мы всегда ка вот, не додаем чего-то. Ну, я работаю, и опять же у меня муж. То есть я ж тоже должна
Мгм. Понимаю. Понимаю. Да, полностью жизнь поменяла. Мгм. Конечно.
и, заботиться о той стороне своей жизни. Поэтому я не считаю, что сестра не то чтобы не права, но преувеличивает. Вот. И
Мгм. Главное, чтобы она не использовала это что-то вроде манипуляции, потому что, вот, ей так удобно или еще что-то. А скажи, а у тебя сестра, она вообще такой очень, м, человек, который обо всех всегда хочет максимально позаботиться или, ну, она такая достаточно в этом плане лояль ну, лояльная, потому что бывают люди которые, ну, как бы готовы помочь, но они не отдают всего себя. А есть люди, которые, заботясь о ком-то, всё для них Вот они видят, что человеку, ну, тяжело, всё, они всего себя отдадут, они всю свою жизнь отдадут этому человеку, независимо от того, как самому же, э, персонажу будет плохо. Главное всё сделать хорошо для другого. Вот как твоя сестра?
Мгм. Понимаю. Мгм. Я, вот, э, не поверишь, я думаю, что как раз таки наоборот, из нас двоих, я, скорее всего, вот т тот человек, который отдаст, не задумываясь, а сестра более такая расчетливая и ну, она любит, чтобы ф в ее сторону тож капало чё-то. <chuckles> Вот, поэтому она, конечно, хорошая, всё там, и, да, маме она много дает, но я думаю, что я теплее вот в этом отношении, что просто так случилось, что я не живу с мамой и всё. Вот, и и как мне быть? То есть, сто стоит ли мне действительно, м, как-то думать о том, чтобы переехать к ним, как-то съезжаться или мне всё-таки выбросить эт го из головы и как-то сестру убедить, что она не права? <chuckles> Как ты думаешь?
Ага. Понимаю. М. Смотри, скажи, пожалуйста, как ты вообще считаешь, твоей маме было бы лучше в целом в обществе каком-то или она у тебя такая, одиночка и предпочитает просто быть сама или вот с твоей сестрой? Вот, она какая у тебя по жизни была вообще?
Мгм. Она очень общительная, она очень любит, во-первых, когда, мы с сестрой вокруг нее крутимся, прям обожает, а, ну, и мы ее всё время таскаем, там, с соб ну, таскаем, во, с собой берем по с когда к подругам ходим, какие-то там концерты, то есть мы все всегда она с нами, абсолютно всегда. Вот, в поездке там даже, заграницу ездим всё время, всё время она с нами. Но сестра считает, что она платит больше, что как бы всё на ее плечи ложится, вот, м. Вот у нас
Мгм. А скажи, а у мамы есть её общество? Не вы, а её общество? Подруги, её подруги, какие-то коллеги?
М-м, вот вот в том то и дело, что она переехала когда в м, в Америку- это уже был возраст, конечно, довольно-таки, скажем так, не юный. Ей было лет 70. И подруг она сестры обрела. То есть, какие были подруги у сестры, такие же и подруги у мамы. И я приехала, тоже самое, у меня, значит, <chuckles> мама, сестра и вот, подруги, которые как бы первоначально. То есть у нас такой ко котел как бы, с вот такого вот, сложился, а своих нет. У мамы нет подруг, в том то и дело.
Понимаю. Понимаю. А ты не думаешь, что это тоже может быть какой-то причиной, что маме может быть тоже тяжеловато в этом плане, потому что всё-таки у каждого человека должно быть какое-то своё сообщество, а не сообщество кого-то из их близких, ведь это всё-таки, ну, другой уровень, другие люди. И, может быть, э, несмотря на то, что это может показаться очень странным выбором, неправильным отчасти, но, может быть, вам стоит посмотреть какие-то места, что-то вроде элитных, может быть, даже, типа домов престарелых, там, где есть точно такие же как она, но те кто общается, двигается, может быть, ей не хватает вот этого всё-таки? Потому что одно дело, когда один и тот же человек монотонно туда возит, здесь возит, там возит, он один и тот же. У тебя нет ни общения, ты не двигаешься, там, особо. То есть ты нер не ведешь вот эти даже старческие какие-то сплетни, ты всё время среди одних и тех же людей. А так, может быть, это что-то бы поменяло в её тоже жизни, и, в возможно, вы бы обе тоже выдохнули, потому что, ну, в чем-то вы бы тратились одинаково.
Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, слушай, знаешь, ну, наверно, может быть, стоит поговорить об этом, хотя, конечно, м, мы всё откладывали, откладывали, но, наверно, да. Я в общем-то с сестрой попробую поговорить, маму пока не будем вовлекать, но в общем-то да, наверное, может быть, это выход, потому что другого выхода я, честно, не вижу. И большое те спасибо, что выслушал меня и предложил. Да, наверное, я завтра соберусь силами и пойду говорить с сестрой.
Конечно, если возникнут еще какие-то вопросы, обязательно обращайся, у тебя всё получится. Семья- это главное.
Вот. Спасибо.